Ah não, faz pouco, faz 1 ano que eu moro, mas que eu frequento, que eu venho pa a passeio assim faz muito muitos anos, né? En
Ah. Eh, então não era assim, às vezes que eu fui para os Estados Unidos não, eu sa sabia que as pessoas, hã, gostam de sair mais confortáveis, principalmente quando elas vão fazer coisas do dia a dia, tipo ir no mercado, ir no Walmart, no Target, não sei o quê.
Si sim, sim, sim é verdade elas a
Ai, parece que agora virou um consenso de que tem que sair de pijama e pantufa até nas escolas.
É nas escolas e aí, eh, além de estar agora o pijama, é a pantufa, ainda tem aquela touca, né, de seda na no cabelo. Isso é <chuckles>
Não é? Ai é verdade. <laughs> É verdade. É mesmo.
<laughs> <chuckles> Olha, <chuckles> e aquilo eu não consigo nem dormir. Eu queria ter uma daquela, assim, pra ficar, sabe, pra acordar com o cabelo mais arrumadinho, mas eu não consigo dormir. Eu me sinto assim você usa?
Ah. Eu uso, quando pra dormir sim.
Ah, eu eu preciso, eu eu quero comprar, mas eu não consigo. Tenho, sabe, assim, de de colocar e e tira, coloca e tira, e ela fica no cabelo, né. Eu acho que não sai à noite. Eu pretendo comprar uma, vamos ver.
Sim, o É, aham. A minha ela é tipo, assim, por dentro ela é de seda e por fora ela é um tecido de toalha, sabe?
Olha, ó.
Então eu nem lembro aonde que eu comprei, muito provavelmente comprei no Brasil. Então, por exemplo, se você sair do banho, você pode colocar a touca no cabelo na na
Olha. Do lado, né, dá uma secadinha.
na do lado da toalha, é. E aí, depois de estilizar e tudo mais, eu coloco o cabelo dentro da touca para ele acordar macio, ondulado, porque meu cabelo não é natural, né? Ou mas hoje ele acordou, nossa, tão bonitinho, as pontas bonitinhas, sabe?
Hum. Hum.